Mhm. Wah, terus ya, ma nah, kalau saya nih mungkin heeh, eee, bukan ini ya, bukan sejarah atau apa, orang lain karena memang pengalaman pribadi nih. Jadi sebenernya mungkin gak aneh hanya sepele ya. Jadi heeh. Jadi ada tuh konflik di rumah dulu, pas masih gak masih kecil sih udah dewasa, tapi ya masih tinggal di rumah orang tua. Nah, saya itu bertengkar dengan kakak saya karena hanya karena, eee, remote TV itu Mas. Eee, ro remot TV iya remot TV. Biasa lah ya kalo remote TV itu kan pasti karena kecil itu entah di mana suka il ngilang tiba-tiba suka teleportasi entah tiba-tiba ada di meja, kok tiba-tiba ada di bawah sofa gitu kan heeh padahal oh bener ya. <laughs> Iya, padahal itu sepele banget sih tentang, eee, remote TV tapi ya, namanya juga kita lagi, eee, pengen nonton bar nonton itu, ya, nonton yang memang ditunggu-tunggu tuh setiap minggu dan mungkin biasa masih anak-anak, masih belum dewasa gitu, jadi ya, berantem itu saya dan kakak saya gitu. Jadi ya, eee, mungkin itu memang hal sepele, tapi sampai sekarang ya jadinya, eee, lucu aja ya kalau bisa dipikir-pikir hanya dengan remote TV bisa memicu suatu, eee, pertengkaran gitu. Heeh.
Mmm, gitu jadinya. <chuckles> Iya iya terus kalo Kakak gimana? Ya. Iya, heeh. Mhm. Mhm. Ya. Iya. Heeh. Mhm. Mhm. Remot TV? Hmm. Iya. Iya. Iya. Dika sering kayak gitu. <chuckles> Iya, sering sering terus? Iya. Eh. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Iya. Heeh. Iya. Kalo aku sih dulu juga ini kan biasanya kalo nonton TV, kayak remot suka hilang gak tau ditaro di mana kan, cuman kayaknya gak pernah sampe konflik deh. Terus kan sekarang emang udah gak ada lagi yang nonton TV, bahkan di rumah kayaknya gak ada TV gitu kan ya. Jadi ya udah gak ada yang nonton lagi, sekarang kan kalo nonton apa-apa tinggal pake HP atau pake laptop, nonton YouTube atau apa lah gitu kan, gak ada yang pake TV lagi.
Heeh. <chuckles> bener. Ah, enggak ya? Heeh. <chuckles> Benar. Nah, iya sendiri-sendiri ya jadinya, ya?